ああ、そういうことですね。
ちょっと自分に自信をつけて。なんかいいってるって感じですかね。対策といえば、うーん。
うんうんうん。 ああ、はい。え、ま、ですね、結構多くの人があの、そういう風なあの、ま、経験っていうかですね、あの、あるんじゃないかなというふうに思うんですけど。うん、たんんね、どうですかね、結構。あの、ま、例えばですけど、あの、どういう商品を見に行く時にあの、特に
はい。